Olha, eu acho que a primeira coisa é você ouvir o que ela tem para dizer, mas com ouvidos, assim, não de crítica, né, e e depois, assim, eh, como é que eu posso dizer, porque eu eu já eu já tô sentindo pelo pelo o que você tem me falado que você já não tá fazendo isso, né, tipo, de dar nomes pra ela do tipo: "Ai, mas você tá sendo, eh, carente.", eh, esse esse tipo de situação só vai afastar a sua amiga de você, né.
Ok. Certo. É, porque É. Eu tô preocupada com isso, eu não tô fazendo isso não, porque eu sei que ela já tá sendo tão bombardeada de cobrança de todo mundo, eu não quero que ela sinta, por mim, também isso.
Hum. Sim.